Ой, ну, в городе, в деревне, мне кажется, где угодно, в современных реалиях жить как-то проще, экологичнее. Ну, не использовать вещи, которые тебе нужны, стараться меньше использовать вещей, которые действительно вот вредны природе, которые вредят нашему экологическому состоянию.
То есть использовать, ты хочешь сказать, э, их, э, вообще не покупать?
Ну, по возможности или е допустим, заменять аналогами какими-то, которые не настолько там след свой оставляют, э, вот атмосферный что ли, природный.
Мгм. А как Ага. Слушай, а что это за вещи для тебя? Какие, какие вещи нам без каких вещей мы можем обойтись, и, э, это будет гораздо лучше для природы?
Так. Мгм. Ну, смотри, например, ну оди один из один всего лишь из примеров, которые сразу приходят в голову- это, например, то, как мы, а, питьевую воду используем.
Мгм. Так.
Вот у меня есть знакомые, которые заказывают доставку питьевой воды.
Мгм.
Но есть нюанс: <chuckles> они заказывают не вот эти вот, хотя бы там, пятилитровые баклажечки или, может быть, вообще вот эту огромную вот эту штуку, знаешь, которую привозят тебе, а потом привозят полную и забирают вот эту старую пустую. Там не знаю сколько там: 20 литров, 50 литров в ней, я не знаю сколько. Вот. Они заказывают себе вот эти вот упаковки по 24 или по сколько там вот этих шестисот миллим миллилитровых бутылочек отдельных воды.
Мгм. Ну да, кулер, да, такой вроде. Мгм. Мгм.

Вот ты знаешь, про медикаменты я не интересовалась, ты мне щас тоже новую опцию открыла.
<laughs>
Нужно будет посмотреть. Ну, у нас на самом деле не так много просроченных медикаментов, а, получается. А, вот, э, а вот с батарейками, бат для батареек, да, у меня вот стоит отдельная коробочка, в которую там складываются, а, батарейки, а, там пока коробочка не забьется, грубо говоря. И есть какие-то определенные магазины, то есть магазины по продаже техники, которые прям занимаются этим, они прям пишут у себя, что мы принимаем там вот такие технические отходы. И они там в том числе могут принимать там, знаешь, нерабочие клавиатуры с мышками, то есть, да, такие какие-то вещи. И есть, я знаю, да
Мгм. Мгм. Мгм. А, ага. М, мгм, мгм. То это просто надо приобрести рефлекс, э, когда ты едешь в магазин, просто захватить с собой, не забыть, да.
Да, можно так, или там, знаешь, там раз в год, да, наполнилась коробочка с батарейками, заодно завез там старую какую-нибудь клавиатуру, что-то в этом роде. А есть даже вот, э, я знаю, во многих офисах вот просто на работе, там у них есть там, знаешь, пишут там: "Сотрудники уважаемые, если у вас есть батарейки, приносите нам, мы там централизованно это увозим какой-то компании, которая там занимается утилизацией", да.
Мгм. Ну да. Мгм, мгм, м. Ну, это хорошо, м, кстати, это хорошо, да, и не надо никуда вой везти самой.
Да. Но, конечно, да, нужно помнить, что батарейки в обычный мусор очень желательно не выбрасывать, потому что это такое токсичное что-то для обычного мусора. Мгм.
Ну да, да-да. Ну, это уже, кстати, это в много чего есть, конечно, это классно. Слушай, а вот, э, что касается выхлопных газов и вот, э, перемещения. Как ты перемещаешься и как ты советуешь? <chuckles>
Да-да. П да. Мгм.